بس أنا حاسّة إن أنت لأ بتحب الأكل وبتحب الأكل البيتي كمان أوي، فاللي هو بقى لو أنت بقى قرَّرت إن أنت في أكل عاوز عارف ال الأجيال تتوارثها كده ويا جماعة ال الأكلة دي ما تنسوهاش و وتفضل دايمُا تتكلِّم عنها مثلًا، ممكن تختار إيه بقى من الأكل اللي هو زي ما كُنّا بنقول جِدِّتك أو خالتك مثلًا، أو مامتك كانوا دايمًا بيعملوها وعاوزها تفضل مكمِّلة كتير بقى؟
المحشي أو المحاشي ب بوَجْه عام يعني، يعني عايز أقول لِك محشي ورق العنب ومحشي الكرنب ومحشي ال البيتنجا كلّ كلّ أنواع المحشي أنا باحبّها، وما باعملهاش.